Ah bah, je t'avoue que moi, personnellement, je gère cette pression en n'interagissant pas trop avec, heu, les réseaux sociaux en général donc heu, je vais les je vais aller regarder, je vais aller, je sais pas, sur Instagram, regarder des reels, scroller un peu, mais en fait, heu, moi je trouve que j'ai atteint un certain niveau, bah, d'indépendance et d'individualité où je ne ressens pas le besoin vraiment de, bah, suivre un peu ce que je trouve sur les réseaux. Alors bon, c'est pas pour dire que je n'ai jamais été influencé, il y a bien quelques achats qui, heu, qui ont été influencés par quelque chose que j'ai vu sur les réseaux, mais je ne sais pas. Ce n'est pas moi je le fais pas pour, heu, l'attention, en fait, déjà que je poste très peu sur les réseaux sociaux. En général, je poste même pas des photos de moi-même, c'est juste, heu, je trouve un truc rigolo, je peux je le prends en photo et je partage avec mes amis, donc d <chuckles> en déjà en général, je pa heu, poste même pas sur Instagram ou quoi que ce soit, Twitter, heu, ça fait des années que j'utilise pas.
<chuckles> D'accord. <laughs> Alors Mmh mh. Ah, quand même, quand même. <laughs> Ouais. OK. Ouais, je vois. Mmh.
Donc heu, vraiment cette pression un peu de, bah, de se
En fait, tu es tu es assez éloigné, en fait, déjà des réseaux à la base, donc c'est pas là où tu vas suivre la tendance et essayer de te coller à un style qui te correspondrait pas vraiment, mais tout simplement parce qu'en plus tu es pas trop exposé, quoi, tu t'exposes pas.
B ouais bon, je me je suis exposé dans le sens où je regarde les réseaux, mais je ne poste pas dessus donc heu
Ah! OK. Ah! Tu es consommateur, mais pas producteur, quoi, en gros. <laughs>
Exa ouais, on pourrait dire ça. Oh! Ah! Ah ouais! Mmh, aïe, ça me fait un peu mal que tu le dises comme ça, mais ouais, c'est c'est vrai.
<laughs> Mais bon après, c'est pas grave, c'est très bien, hein, je veux dire chacun aussi, heu il y avait pas de jugement, hein, quand je disais ça, mais hem, c c
Ah oui, non, je sais, je sais, c'est juste que ça ça m'a mis en perspective, en fait, heu, ma position et je me rends compte, en fait, peut-être, heu, qu'il faudrait que je change et que je sois même pas consommateur tout court, que je sois rien, que <chuckles>
Mmh. Ah, tu crois? Ouais. Ah, pourquoi si d'un autre côté parce qu'alors, du coup, si tu regardes, tu tu es censé être assez exposé au style des autres. Ça va pas t'influencer tu penses?
Oui. Heu, bah, non, pas forcément parce que moi j'ai un style, heu, très clair et déjà qui n'est pas en fait, il n'est pas si apprécié que ça je trouve. En général, les gens dans les réseaux, heu, ils s ils sont, bah, vêtus d'une façon assez différente à la mienne. Du coup, en fait, moi, je ne sens pas vraiment le besoin de me dire «Waouh! OK, cette personne, j'adore ses vêtements, je veux être comme elle», non, non, <chuckles> moi, j'ai mon style à moi.
Mmh. D'accord. Ouais, ouais, tu tu as tu vas pas, heu, te tu sais? Les les personnes que tu vois qui sont censées être des influenceurs pour le coup, heu, ont pas vraiment de prise sur toi parce que tu as déjà, heu, une certaine c tu es déjà assez affirmé, en fait, ton style est déjà assez affirmé.
Ouais.